<clicks tongue> Ako, tinitignan ko lang kung very ano siya, eh, kung very open siya sa mga direksyon, ganyan. Ako kasi minsan, may mga natatanungan akong masusungit. Hindi ko rin talaga maiiwasan yan di ba, parang hindi mo rin talaga maiiwasan lalo na kung maamo yung mukha niya, 'yon pala 'pag tinanong mo, nagsungit bigla. Nakakagulat tsaka na para kang napapahiya 'di ba, 'pag gano'n. So, minamabuti ko nalang magtanong minsan sa mga ano, eh, sa mga security guard, yan parang alam mo 'yon, kahit papaano 'di ba, medyo okey magtanong-tanong sa mga hindi ka masyadong masusungitan, di ba? O kaya sa mga ano, yung mga trabahador do'n, yung mga establisimyento. Do'n ako nagtatanong usually, 'yon sa mga ano minsan nga, eh, yung mga nag-de-deliver ng tubig diyan ako nagtatanong, eh, kasi alam ko talaga na taga do'n sila sa lugar na 'yon, o kaya 'di ba yung mga tricycle driver, ganyan. Do'n ka nagtatanong, oo.
Oo. <chuckles> Totoo. Oo, totoo. Hmm, oh. Ay. Oo, totoo. Mm. Kumbaga sila talaga yung madalas na tinatanungan, eh, 'no, kapag talagang lalo na kapag naliligaw ka sa isang lugar, di ba? Sila yung at saka ano, parang very common na sa kanila yung talagang pagtatanungan sila ng tao gawa ng mas alam natin na mas alam nila yung lugar na 'yon, di ba? Mm, tsaka oo.
Mm. Oo, 'yon. Ikaw na lang din talaga yung mamimili no'n. Minsan nga yung mga marites pa, yan, pinagtatanungan ko rin yan. Oo, yan. Kunyari, nag-uusap sila sa labas ng bahay, oh, "Puwede ba maki-interrupt?" Sa gano'n ako, "Puwede saan po pupunta ng ano, barangay hall?" Tapos sasabihin, "Ayan, oh, nasa tabi mo nalang." gagano'n ako minsan, "Ay, ayan po pala, sorry, ah, pasensya na. Yung gano'n. May mga ganong moments din. Oo, may ganong moments talaga ako, totoo 'yon.
Ah, yan! Mm. <chuckles> Oo. <chuckles> Totoo 'no? Mm. Yung mga marites, talagang yan, mapagtatanungan mo talaga, ang daming alam yan, eh. Bukod sa direksyon, madaming alam din talaga. Pati yung mga tambay, 'no, kasi parang kabisado na nila yung mga ano, yung mga nakatambay sa ano, sa mga tindahan, ganyan, o magkakatropa, yan. Parang maano din tanungan yan kasi marami ding alam na sikot-sikot na daan, di ba? 'Pag ikaw naman, ikaw naman yung ano, yung mayro mayrong tao namang humihingi ng tulong sa'yo. So, paano mo siya kunwari, may isang lugar na gu ikaw yung lokal doon sa lugar na 'yon tapos may humingi ng tulong sa'yo, paano mo siya tutulungan?
<laughs> Oo. Oh, 'di ba?